Kak, mau tanya dong. Eee, pernah nggak sih Kak, kamu itu ngerasa be jadi orang yang kayak beruntung banget gitu? Jadi kamu pernah dalam posisi yang dalam tempat dan waktu yang tepat gitu. Pernah nggak sih, Kak?
Wah pernah tuh. Jadi gini ya. Eee, waktu, mmm, jadi di perusahaan saya itu ada 3 cabang, eee di, eee, Jawa Barat itu. Nah, eee, saya waktu itu awalnya memang di, eee, hire-nya itu di, eee, tempat yang agak besar plant-nya gitu. Nah, di sini nih memang, eee, plant-nya tuh agak sedikit, apa ya, kompleks gitu ya karena memang produknya juga kompleks sehingga prosesnya juga jadi kompleks gitu. Nah. Eee, di sini ini kebetulan, eee, saya dapat, eee, tugas yang menantang yaitu menurunkan, eee, ko konsumsi air, eee, di perusahaan gitu. Jadi nah, kebetulan
Oke. Oke. Mhm. Oh, jadi ini perusahaannya tentang air gitu ya, Kak?
Eee, ini perusahaannya sebetulnya memproduksi makanan ya, jadi produksi makanan itu biasanya, eee, mereka akan, eee, menggunakan air untuk proses pembersihan gitu, pembersihan alat-alat setelah proses produksi gitu ya, Kak, ya. Iya. Heeh. Nah, setelah itu akhirnya, eee, saya ditawarin untuk naik jabatan gitu, karena berhasil untuk menurunkan konsumsi air yang ada di pabrik, eee, tersebut gitu. Nah
Oh. Oke. Paham paham. Wah. Ja jadi dapet promosi nih Kak ya?
Iya betul gitu. <chuckles> Nah tapi gini Kak. Eee, waktu itu dengan persyaratan gitu dengan persyaratan saya, eee, dipindahkan ke tempat yang lebih, eee, mungkin agak lebih sedikit, eee, desa gitu ya. Eee, desa. Nah ini yang membuat saya jadi berpikir gitu loh, wah ini kesempatan bagus gitu loh dengan saya naik jabatan. Nah tapi, mmm, challenge-nya, eee, challenge-nya itu adalah, eee, itu tadi saya harus pindah ke tempat baru, dan harus beradaptasi lagi, dan saya berpikir ini bisa nggak ya, eee, karena jarak dari rumah juga jadi lumayan jauh gitu Kak. Gitu.
Oh wow, oke. Pindah. Oke. Jadi, eee, untuk, apa, perusahaan yang se cabang yang sebelumnya itu berada di kota yang lumayan kota lumayan besar gitu ya, yang terus pindah ke daerah yang mungkin agak desa kayak gitu?
Iya. Betul, jadi, eee, desa tapi enggak terlalu desa banget, tapi ya tetap di desa sih gitu ya. Nah, eee, karena kan pikiran saya di desa itu wah, eee, orangnya agak sulit gitu loh untuk, eee, kerja sama, eee, dan sulit juga untuk memotivasinya gitu. Nah akhirnya saya pindahlah ke sana dengan tim yang baru gitu, dengan tim yang baru, mmm, saya mulailah mengadakan pendekatan. Kenapa saya agak awalnya agak pesimis karena memang di tempat ini tuh banyak yang senior gitu loh Kak, jadi memang untuk beradaptasi di sana itu butuh, eee, usaha yang keras sekali gitu loh, karena kan tahu sendiri kalau karyawan senior itu biasanya mereka sulit untuk menerima pendapat dari pendatang baru, gitu sih. Gitu.
Mmm, oke. Iya. Mmm. Oh. Ya ya. Oh, malah yang di tempat yang agak maksudnya agak desa itu malah, eee, banyak yang lebih senior ya, bukan yang di tempat sebelumnya kayak gitu? Oke.
Iya. Bu bukan, karena biasanya gini kalo, eee, agak, eee perusahaan agak di dalam gitu di desa itu biasanya kan, eee, yang banyak mayoritas tuh, eee, yang bekerja itu orang setempat gitu loh, dan rata-rata mereka kan akan sulit atau males untuk, eee, pindah-pindah tempat kerja gitu loh, beda dengan yang perusahaan yang lama. Kalo yang lama ini kan dia cenderung, eee, banyak, eee, menerima karyawan-karyawan baru untuk, eee, regenerasi dari staf-stafnya gitu sih Kak, gitu. Nah itu jadi
Oh, ya ya. Oke paham. Lalu?
jadi tantangannya di situ. Nah terus akhirnya saya coba mendak mengadakan pendekatan dengan mereka, mmm, pendekatan personal ya. Namanya merasa, eee, senior, eee, pasti harusnya di, eee, tinggi-tinggikanlah untuk mendapatkan ini ya gitu. Nah, alhamdulillahnya sih waktu itu, eee, pendekatan saya berhasil gitu loh sehingga, mmm, apa namanya ya? Eee, mereka itu jadi enak gitu loh, jadi enak, jadi bisa berkoordinasi dengan saya, eee, untuk menyelesaikan hal-hal, eee, yang ada di, eee, proses produksi gitu Kak, gitu, nah ini yang
Iya. Oke. Jadi nggak ada rasa yang nggak nyaman atau apa karena mungkin baru pindah ke sana gitu ya?
Iya. Betul. Malah seiring berjalannya waktu itu, eee, apa namanya? Hubungan kita itu tidak hanya sekedar pertemanan gitu Kak. Jadi, mmm, banyak momen-momen di, apa namanya ya? Di perusahaan sendiri tuh yang bikin kita jadinya ngerasa bahwa, wah, eee, kerja itu ternyata menyenangkan gitu loh dan jarang-jarang kan, <chuckles> apa namanya? Eee, suasana lingkungan kerja itu bisa se sek se sekeluarga itu gitu loh. Hubungannya sangat dekat sekali gitu Kak.
Mmm. Oh, iya. Ya, jadi mungkin bahkan kayak di luar dugaan ya, yang sebelumnya kayak agak pesimis gitu mau pindah ke sana, ternyata di sana itu, wow, di luar ekspektasi kayak gitu. Heeh.
Gitu. Iya. Betul, betul. Jadi, jadi memang, mmm, kadang-kadang, eee, apa yang kita pikirkan negatif itu belum tentu bisa terjadi ya di satu tempat sepanjang kita mau, mmm, berpikir juga positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi memang waktunya sangat bagus sih ketika saya memutuskan untuk pindah itu, karena ini tadi, eee, ternyata, eee, apa, kebetulan waktu itu anak saya jadi ada masalah kesehatan gitu loh. Nah, eee, ini saya memang butuh waktu untuk banyak off dari pekerjaan gitu. Nah alhamdulillahnya dengan tim saya yang solid sekarang ini dan banyak saling mendukung itu, eee, itu banyak membantu saya sekali Kak, gitu. Ketika saya mau berobat itu setiap minggu sekali gitu di jam kerja itu, eee, mereka bisa menggantikan posisi saya gitu loh, dan memberikan waktu.
Mhm. Oh. Ya? Oke. Jadi mungkin bisa mengerti keadaan Kakak gitu ya?
Iya gitu. Mhm. Nah kalo
Oke, heeh, wah berarti ini tim yang asik ya, yang menyenangkan ini.
Betul, menyenangkan sekali Kak. Jadi kadang-kadang saya sempat berpikir ya, selama puluhan tahun saya bekerja itu, eee, menurut saya tempat yang paling enak, eee, itu adalah eee, di plant tersebut gitu, di perusahaan tersebut gitu loh karena, eee, kita itu benar-benar seperti keluarga gitu loh jadi bukan hanya sekedar teman. Memang ada betul. Memang ada sih, eee, beberapa misalnya yang kayak, eee, saling sikut-sikutan tuh hal yang wajar ya, tapi enggak terlalu apa ya Kak, enggak terlalu ambisinya tuh enggak terlalu kelihatan gitu loh kalau di sana itu, gitu.
Mmm, ya. Teman kerja gitu ya? Mmm. Hmm, oke. Nah, ini kan seru banget ya. Maksudnya, eee, beberapa hal mungkin di luar ekspektasi ya, yang awalnya mungkin agak pesimis gitu bakalan bisa diterima di sana, atau bakalan, eee, apa, suasana kerjanya itu menyenangkan kayak gitu. Nah, untuk proses berpikirnya tuh seperti apa, Kak? Ap apakah lama ataukah sebentar ketika tahu akan ada promosi, tapi dengan syarat yang seperti Kakak sebutkan tadi?
Mhm. Mhm. Betul. Eee, berpikirnya itu dikasih waktu 1 bulan sih Kak gitu. Jadi dikasih 1 waktu bulan untuk, mmm, apa, mengambil keputusan gitu loh. Nah memang sih salah satu, eee, pertimbangan yang terberat itu saya tadi, ya itu tadi sih, masalah jarak ya dengan rumah gitu loh. Iya. Tep
Jarak ya, oke. Eee, kalo aku boleh tahu berapa sampai berapa kilo itu Kak ya, jaraknya?
Kalo di
Hitungin berapa jam perjalanan gitu?
kalo perjalanan itu mungkin sekitar 1 jam 1/2 sih Kak, tapi kan ini arahnya arah lancar gitu loh. Jadi kalau arah macet mungkin 1 jam 1/2 tuh agak, eee, pendek ya tapi kalau jarak, eee, lancar itu 1 jam 1/2 tuh lumayan jauh sih gitu.
Mhm. Iya, heeh. Iya benar, itu lumayan jauh sih ya sampai 1 jam 1/2 di, eee, perjalanan. Itu berarti kan cuma berangkat aja ya? Belum pulangnya ya? Jadi dikalikan 2 itu. Oke. Nah
Mhm. <chuckles> Betul. Iya, udah 3 jam sendiri ya. <chuckles>
Oke, jadi seru nih, eee, untuk obrolannya ini. Untuk kelanjutannya itu gimana, Kak? Aku jadi penasaran setelah Kakak di sana kan itu benar-benar di luar ekspektasi ya, ternyata menyenangkan, terus untuk prosesnya tuh bisa sampai dipromosiin gitu sehingga Kakak ngerasa, "Wah, ini benar-benar tempat ini kayak buat keberuntungan juga nih." Kayak gitu.
Mhm. Iya, tul. <chuckles> Gitu ya. Iya jadi, eee, gini. Kalo misalnya kita di suatu tempat itu, eee, s yang, eee, sebaiknya kita lakukan itu untuk tetap dilihat, itu bukan berarti kita cari muka ya, gitu. Tapi ketika ada peluang, eee, ada peluang untuk, eee, naik atau mem melakukan sebuah, eee, pekerjaan projek baru, itu kalo bisa kita ambil gitu loh sehingga, eee, peluang tersebut itu, eee, bisa kita gunakan untuk me maksimal untuk me meningkatkan level up, eee, status kita di di perusahaan gitu. Contohnya misalnya dari staf bisa jadi supervisor gitu loh dengan projek-projek yang baru, gitu sih Kak. Nah kebetulan di perusahaan saya itu untuk projek-projek itu banyak sekali gitu loh yang bisa, eee eee dengan, eee, standarisasi untuk kenaikan jabatan gitu. Gitu sih Kak.
Mhm. Ya. Bisa, iya, heeh. Oke. Oke, jadi kayak apa ya, istilahnya mengambil kesempatan yang ada gitu ya, jadi memanfaatkan bener-bener kesempatan yang udah diberikan, kayak gitu. Nah, mungkin, eee, bisa ceritakan Kak gitu, yang lebih detail gitu, mungkin kenapa sih, eee, tempat tersebut itu kayak, eee, menjadikan Kakak itu jadi orang yang kayaknya, aku ini benar-benar berada di tempat yang tepat, dan waktunya yang benar-benar tepat deh gitu, sehingga, eee, ini tuh mendukung gitu untuk proses promosinya Kakak kayak gitu.
Mhm. Kesempatan. Mmm. Mmm. Oke. Jadi gini, eee, di beberapa perusahaan yang pernah, eee, saya kerja itu ya s diterima sebagai karyawan ini, ini salah satu perusahaan yang menurut saya, eee, bagus dari sisi development, eee, s ininya, eee, sumber daya manusianya gitu loh. Jadi ketika, eee, ketika kita masuk itu, eee, jelas sekali grade-nya kita di mana posisinya, dan kita akan diberikan, eee. tantangan untuk 1 tahun ke depan. Nah ketika tantangan itu kita jalankan dengan baik itu, eee, kenaikan, eee, jabatannya itu jelas gitu loh, eee, jadi dilakukan secara objektif, eee, sesuai dengan KPI yang, eee, sudah diberikan oleh perusahaan gitu jadi enggak hanya berdasarkan rasa suka saja atau seperti apa. Gitu.
Oh, ya. Oke. Jadi benar-benar objektif gitu ya, memberikan kesempatan yang sama gitu untuk, eee, semua karyawan ya. Oke.
Iya. Iya. Betul. Nah selain itu gini Kak, eee, di perusahaan ini juga, eee, development dari sumber daya manusianya tu jelas. Misalnya gini. Kalo kita kurang dalam masalah, eee, manajemen waktu gitu ya, maka kita akan diberikan training. Training ke, mmm, apa namanya, konsultan training itu yang bener-bener emang, eee, qualified gitu loh. Contohnya misalnya kalau kita nggak bisa presentasi gitu ya, kita dikirim ke Dale Carnegie gitu, yang benar-benar dia qualified di bidang tersebut gitu. Jadi nggak acak kacang-kacangan gitu sih. <laughs>
Mhm. Oke. Mmm. Iya jadi membantu benar-benar ya, sumber daya manusianya itu benar-benar, eee, apa ya dioptimalkan gitu ya. Eee, nggak hanya mungkin, eee, menuntut gitu tapi memang difasilitasi kayak gitu ya untuk, eee, sumber daya manusianya atau karyawannya itu bisa benar-benar berkembang secara optimal, kayak gitu Kak ya?
Heeh. Iya. Iya betul. Jadi, eee, saya sangat beruntung sekali di perusahaan ini karena, eee, di sini nih memang saya dilatih dan diberikan training untuk, mmm, mema mengasah kemampuan skill management saya gitu loh. Contohnya bagaimana cari cara, eee, leader yang bagus yang kayak gitu terus, mmm, bagaimana cara presentasi yang baik di depan orang banyak gitu loh. Nah semuanya itu memang disiapkan oleh perusahaan tersebut dan saya pikir, eee, saya termasuk orang yang beruntung ya bisa, eee, merasakan, eee, di tempat, eee, seperti itu gitu Kak.
Oho. Mhm. Mhm. Iya iya. Aku setuju sih Kak ya, maksudnya setelah Kakak cerita panjang lebar kayak gini, bener sih, maksudnya Kakak ini benar-benar termasuk orang yang beruntung ya karena enggak semua orang gitu maksudnya bisa punya, eee, suasana kerja yang menyenangkan, terus juga perusahaan yang bisa mendukung secara optimal gitu, untuk peningkatan, eee, apa, eee, karyawannya kayak gitu. Jadi ini, eee, menurut aku bener-bener apa ya, beruntung sih se seperti yang Kakak bilang itu, berada di tempat yang tepat kayak gitu ya, oke. Nah, waktu itu, eee nah, setelah ngomong panjang lebar nih, aku jadi apa ya Kak, jadi penasaran nih. Nah saat itu Kakak itu posisinya, eee, pas jadi apa itu Kak?
Iya. Ya. Iya. Betul. Iya. Nah Mmm. Mhm. Eee, waktu itu kebetulan, eee, bidang yang saya pegang tuh di kesehatan keselamatan kerja ya, jadi di awalnya tuh saya jadi supervisor gitu loh, terus naik jadi asisten manajer terus naik lagi jadi manajer, gitu sih jabatan terakhir. Gitu Kak. <chuckles>
Oke. Wow, iya ini keren banget sih ya. Wah. Hmm, aku seneng deh Kak, maksudnya bisa ngobrol tentang, eee, mungkin apalagi tentang keberuntungan kayak gini ya. Terima kasih loh Kak ya atas sharing-sharing-nya, ceritanya, pengalamannya. Ini benar-benar apa ya, membuka mata banget gitu, bahwa memang banyak gitu maksudnya perusahaan itu yang, eee, bisa mendukung secara optimal gitu untuk karyawannya. Keren banget sih, Kak.
Ah. Iya iya. Iya. Iya. Jadi memang, eee, kalau kita ada kesempatan itu jangan sekali-kali kita me apa namanya ya, membuang kesempatan itu, karena kesempatan tu kadang-kadang memang tidak datang 2 kali dalam hidup gitu loh. Jadi ketika datang kita harus maksimalkan sehingga kita bisa, eee, mendapatkan hal-hal yang positif dari hal tersebut gitu.
Iya, siap. Oke. Keren sekali. Terima kasih Kak atas ceritanya hari ini. Sampai jumpa.
Mhm. Sama-sama. Iya sama-sama. Sampai ketemu lagi ya.
Ya.